ええ、ま、フランス語の表記は、ま、アルファベットだと思うんですけれども、そこになんかちょっと上にアクセントがついてたりする感じ
はい。 そうなんですよ。なんかその、なんか、ん、みちょちょんっていうのが、<chuckles> ありますね。はい。
ですよね？はい。 <giggles> ありますね。あ、じゃフランス語もアラビア語の時と一緒に最初はまず読み方から始まった感じですか？
それがですね、フランス語の場合、なぜかそれがなくって、もういきなりもう「わかるよね」みたいな感じで出されるんですね。
うん。 ああ、そうなんですか、はい。 <laughs> あ、あっあの、読めるよねって感じなんですね。ああ。
はい。あの、まあ、ま、ただその代わりその、ま、リンゴはこの単語、ええ、ま、ええ、スカーフはこの単語みたいな感じで、ま、単語から入ってくれるので、その点は結構やりやすかったです。
うん。 うんうん。 はい。 へえ。 ああ、そうなんですか。え、フランス語って私が知る限り、あの、ものすごくなんだろう、あの、えっと、女性詞と男性詞があって、その、あの区別の仕方がなんか全くないくて覚えるしかないっていう印象なんですけれども、そこら辺はこうしっかり教えてもらえるんですか？
ああ。 はい。 はい。 えっとですね、ちょとそこが一番難しいところでして、あの正直、いそこが一番苦手なポイントでもあります、僕にとって。
はい。 <giggles> うん。 ああ、じゃ、そのドゥアリンゴル、え、ジアリンゴル？デュオリンゴでしたっけ？をあのデュアリンゴをえっと、学ぶにあたって、えっとその基本の、基ほ基本に当たるんですかね？あれは。その女性詞、男性詞の見分け見分け方とか、そういう説明とかもなく、最初っからって感じですか？
はい、ギオリンゴです。 ああ。 えっと、そうですね、ま、一番最初にあの単語を導入するというか、ま、新しい、きょ今日の新しい単語みたいなスあの、場面があるんですけども、その場合はその、ま、これは男性名詞、これは女性名詞って教えてくれるんですけども、ただその1回正直1回じゃ覚えられないと。<chuckles>
うん。 うんうん。 はい。 はい。 ああ、もう続けて毎日毎日の積み重ねで、なんだろう、こう自然に覚えていく感じになってく感じなんですかね。ああ。うんうんうん。
そうですね、もとにかく反復するしかなくて、あのイメージもつかみづらいので、そこが、いあ、そうですね、一番苦手な理由になってます。
はい。 ああ。え、じゃ、もうやられてどのぐらい経ってるんですか？